هي دي فكرة برضه كويسة أوي، أنا ما جرّبتش يمكن دي برضه الحاجة اللي كانت مخلياني حاسس الموضوع معقّد جدًا إن أنا شايفُه كلُّه على بعضه كBulk كجزء كده كامل، ما جرّبتش أقسِّمه رغم إن هو فيه تفاصيل كتيرة أوي آآ، في في أجزاء ليها علاقة بالإدارة، ليها علاقة بالفنيات ليها علاقة بال بالماليات، يعني هو متشعِّب، فإن أنا أقسِّمه وأبدأ في جزء، جزء في التخطيط ودراسة الجدوى، دي حاجة أكيد هتساعدني، بُصّي، هو أنا فكّرت بصراحة في حاجة وأنا معاكِ كده، يعني برضه هأقول لِك عليها آه وهي إن أنا أشوف حد من صحابي أنا أنا ليّا ليّا أصدقاء كتير في في مجالات مختلفة، أشوفه ويكون شريك معايا، يعني مش ما يكونش الدعم دوَّة آآ، يعني مجرد نصيحة وفي نفس الوقت برضه ما أجيبش حد وأدفع له فلوس، لأ هو يكون شريك معايا، أ في المشروع دوَّة، يعني مثلًا ال الشخص اللي هو الDeveloper دوَّة ال ال الBusiness Developer أقول له أنت هتضبَّط لنا الModel مثلًا، وتكون داخل معايا شريك في المشروع بنسبة آآ، 20 أو 30% وأجيب حد آآ، ليه علاقة بال بالمحاسبة والماليات، وبرضه أ أدخلّه بنسبة 10% و و وهكذا يبقى الشغل متقسِّم علينا، بحيث إن هو لمّا يكون ليه فعلًا آه ليه فعلًا نسبة في الشغل أو نسبة في ال في ال في الBusiness هيكون بيسعى فيه أكتر من إن هو بياخد مرتب وكده، كده مش فارق معاه إنتاجية مضبوطة أو مش مضبوطة، آه، أنا فكّرت في ال في الموضوع ده، تفتكري هم يعني هيكونوا متحمّسين للموضوع دوَّة والّا ممكن ما ما يقبلوش؟
قُل لي، آه. حلو أوي. آه، نظرية جميلة طبعًا، صح، آه، هي الفكرة دي جميلة، جميلة آه، جميلة جدًا. آه أعتقد، آه أعتقد، بس هل أنت حسبتها كويس إن أنت هيكون فيه كذا شريك موجود، لإن برضه آآ، هي لها إيجابياتها وطبعًا ليها سلبياتها، يعني إيجابياتها طبعًا زي ما أنت قلت إن كل واحد هيكون شريك هيكون حاسس بمسؤوليته ناحية المكان، مش مجرّد يعني واحد شغال مثلًا بأجر أو واحد بيساعد وخلاص ف آآ، هيكون حاسس بالمسؤولية أكتر، ودي حاجة جميلة، بس برضه كُترة الشراكة برضه بتأثّر برضه على الربح، فهل أنت حسبتها من الناحية ديَّة؟
آه. أكيد.